A, evet. Kendi içimde bir tartışma yaratıyorum, orada kendime emir veriyorum, yani aslında vücudumla da, ııı, zihnimi ayırıp, ııı, vücudum aslında benim için bir araç, ııı, zihnimde ona emreden bir kumandan gibi diyebiliriz. Ona emrediyor, vücudum da bunu yapıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. İlginç bir bakış açısı. Evet yani
Ya ben bu şekilde bir, kendime bir, ııı, şeyim oldu. Iıı, kendi kendime bulduğum bir, iii, metot oldu diyebilirim. Ve örnek veriyorum işte ben, ııı, spor salonuna gideceğim mesela, ııı, ya, vücudum şey yapıyor, aslında şeyi biliyorum, spor salonuna gittikten sonra, o ilk hareketleri yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra, vücudum mutlu olmaya başlıyor. Çünkü serotonin salgılıyor ama o gitmeden önce ya yine mi gideceğim, bak sonrasında işte, ııı, çamaşırlarımı yıkamam gerekiyor, işte düzenlemem gerekiyor, bak 2 saatim gidecek yine. Ya onun yerine oturayım, bir film izleyeyim, bir kahve çay içeyim, bir sigara içeyim, aaa, ya da kitap oturayım kitap okuyayım diyorum ama sonra ya diyorum ki ya işte senin, ııı, bir şeyin var, bir hedefin var, ııı, bir hayat standardın var hedefinden ziyade, eee, bir hayat kalitem var, hatırlatıyorum. Evet ve diyorum ki sen bugün, ııı, spor salonuna gideceksin, sana emrediyorum.
Değişik. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Bir ton iş var gibi bir yerde. Hı hı. Hı hı. Kendinize hatırlatıyorsunuz aslında nelerin öncelikli olduğunu ve Hıı. Çok iyi! Peki, ya gü ımm, kendinizce iyi bir yöntem bulmuşsunuz anladığım kadarıyla. Bu yöntemi yakın çevrenizde ya da işte motivasyon düşüklüğü yaşayan arkadaşlarınız olabilir, aile üyeleriniz olabilir, eee, partneriniz olabilir. O insanlara da öneriyor musunuz ya da, ııı, uygulamaları için belli yollar söylüyor musunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya bu yöntemi, eee, ben kendi içimde uygulamak için çok uzun süre, eee, cebelleştim diyebilirim. Eee, ya bunu kendinde yaratmak, ııı, zor. Iıı, kendimden biliyorum çünkü. Çevremde de insanlara ben önerilerde bulunuyorum. Bak diyorum ki, evet bir öneri yani ben kendi içimde bak bunu uyguluyorum ve işte bana soruyorlar, ya işte, eee, haftanın 4 günü 5 günü nasıl gidiyorsun spor salonuna? İşte mesela ben, eee, yemek hazırladığım zaman, bir haftalık yemeğimi hazırlıyorum. İşte orada işte pilavımı hazırlıyorum, yanında tavukları hazırlıyorum. Ondan sonra buzluğa işte şeyler atıyorum, yemekler atıyorum ve bir gün de işte
Hı hı. Hıı. Evet, deneyimlisiniz bu konuda. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, düzenli bir hayat aslında.